नहीं, नहीं, मैं मतलब इससे पहले स्पोर्ट्स में था तो और मैं स मेरा ये था सुबह उठ सुबह उठ के मैं बिल्कुल जॉगिंग के लिए जाता था। तो मेरा ऑलमोस्ट 5 से 6 बजे उठ 5 बजे, सुबह 5 या 6 बजे तक उठ जाता था मैं। ठंड में लेट होता था ये चीज़ और गर्म गर्मियों में तो मैं उठ जाता था आराम से 5 बजे, कई बार ऐसा भी हुआ कि साढ़े 4-4 बजे तक उठा हूँ। तो ऐसा रूटीन मैं ऐसा रूटीन भी फॉलो कर चुका हूँ और फिर बिल्कुल अ, तकलीफ होती है जब ऐसे में अ, हो जाता है क्योंकि देखिए ना, कई बार ये भी हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पे या उसके कुछ अ अ, देखने को नहीं मिलेगा। नहीं पड़ रहा है प्रभाव आप पे फिर तो आप रोबोट हैं, जी हाँ। आप रोबोट है तो इसलिए तो आप पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि आप मतलब कोई आ आने दो जो भी आ रहा है, मतलब कोई तनाव भी आया, कुछ भी आया, कई बार हो जाता है ना कि तनाव भी आ जाता है, तो आदमी जगा रह जाता है, नींद नहीं आती है पलटता रहता है आदमी। तो अ, बिल्कुल ऐसा रहा है मेरा दिनचर्या और अ, बिल्कुल मैं उस समय को मतलब याद करता हूँ और मैं मिस भी करता हूँ लेकिन मैं ज़्या फिर ठीक है, अभी अ, मैं ज मैंने जो हाँ मैंने जो काम अ अ, चुना है उसमे मैं म मैं एन्जॉय करता हूँ, मुझे मज़ा आता है वो करने में और नाइट शूट करने में भी मज़ा आता है देखिए। हाल ही में अभी एक गाँव में शूट कर रहे थे हम लोग जाके आगरा में, चंबल में, तो न र अलग मज़ा आ रहा था वो रात में शूट करने का उसका भी एक अलग मज़ा है। जी।
हुँ, हुँ। जी। जी, जी। अरे वाह! हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं पड़ा, बिल्कुल। सही बात है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। आगे बढ़ना है। जी, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा। बढ़िया, बढ़िया। हुँ, काफ़ी अच्छा लगा देखिए ये जान कर के कि अ, ब कहीं न कहीं देखिए मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि रूटीन से ज़्यादा अपने काम को एन्जॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है कि अ, रूटीन रूटीन के चक्कर में फिर काम ख़राब कर लिया जाए तो अब उसका अलग से टेंशन हो जाए तो फिर ऐसा रूटीन क्या ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। लेकिन मुझे बताइए कि जी।
हुँ। जी, अब एक एक मैं एक बात याद आ गई मुझे, इसी काम से कि जैसे मेरे को ये सुनने में आया कि ए आर रहमान भी है जो वो रात में म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं, वो दिन में नहीं बनाते क्योंकि रात में शांति होती है तो वो रा उन उनसे रात में ही कंपोज़ होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है तो, ठीक है भाई बहुत-बहुत बड़े-बड़े कलाकार भी है जो इस तरीके से काम करते हैं।
हाँ जी, हाँ, ज़रूर बताइए। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बढ़िया।

अ, देखिए जो मैंने अपना काम चुना है मुझे उसमें वो करने में मज़ा आता है। और अ, उस फिर ऐसे में फिर पता नहीं चलता और ना अ, देखिए क्या होता है कि आप अगर रूटीन फ़ॉलो करते रहेंगे और जीवन में अपने मनपसंद का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो और और बहुत गंदा वाला तनाव आता है और कहीं न कहीं वो ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाता है। अ, देखिए मैं ना ओशो को सुन रहा था तो वो कह रहे हैं कि आदत तो अ आदत किसी की नहीं लगनी चाहिए, आदत तो सबकी बेकार है। <chuckles> ये बिल्कुल मतलब कि किसी चाहे वो आदत किसी चीज़ की भी हो, चाहे वो रूटीन की ही आदत क्यों ना हो कि उसकी भी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि जब ये होता है कि वो नहीं मिलता तो फिर आदमी मतलब विचलित हो जाता है और फिर वो पूरे दिन उस तरीके से रहता है तो अम, बिल्कुल मतलब मैं तो कहूँ कि अ, मतलब अ, मजे से रहना चाहिए इंसान को और ठीक है कभी-कभार ऊपर-नीचे चलता है। कोशिश करें अ, जितना से जितना सही रह सकें आप उतना रहें और देखिए कई बार क्या होता है ना, अ, मैं इस ये इसके चक्कर में कि कई बार हुआ है मेरे साथ अरे! ख़राब हो रहा है, रूटीन खराब हो रहा है, उठना है। मैं करने से ज़्यादा मैं ना तनाव में चला गया हूँ कि हो तो रहा है नहीं है, मैं तनाव में उल्टा चला गया हूँ। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ अ, जो होगा सो देखा जाएगा।
हुँ, हुँ। <chuckles> जी, जी। हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। बहुत अच्छी बात है। हुँ, हुँ। जी। बिल हुँ, सही सोचता रहता है उसके बारे में। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल हुँ, हुँ। जी, जी, जी। तनाव में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल हुँ। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये जान कर के कि देखिए अ, बहुत अच्छी आपने बात कही कि देखिए आदत किसी की मत लगाइए, आदत सबकी ही ख़राब है, किसी की आदतें अच्छी नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात आपने कही और कहीं न कहीं देखिए बड़ी गहरी बात है, समझने वाली बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अ, ब अ, आप जब इस काम में जब आप शुरुआती दौर में थे या जब आप शुरुआत करने जा रहे थे इसमें, क्या उससे पहले आप किसी रूटीन को फ़ॉलो करते थे या फिर आप कभी रूटीन वाले व्यक्ति रहे ही नहीं, आपको लगा कि अ, जिस दिशा में प्रवाह जा रहा है उसी प्रवाह में हम बहते रहेंगे?
जी। हाँ। जी। जी। हुँ, हुँ।

क्रिएटिव फ़ील्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो कहीं न कहीं देखिए वो एकदम अ, अचूक शांति चाहिए होती है अ, जगह जब आप ध्यान लगा रहे होते हैं चीज़ों में। अ, बहरहाल बहुत अच्छा लगा जान कर के, लेकिन मुझे बताइए कि अ, प आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रहती है? जिस तरीके का आपका काम है, जिस तरीके का आपका शेड्यूल है अ, जिस तरीके का आपका रूटीन है, उसको लेकर के परिवार आपको क्या सलाह देता है या किस तरीके से वो आपको कहते हैं?
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी। जी, इसलिए मतलब माताजी तो कुछ नहीं कहती थी और मेरे पिताजी क्योंकि अब देखिए पिताजी आर्मी में थे तो वो ऑल वो ऐसे ही बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा, तो हुआ ये कि जब मेरी अ, रूटीन ख़राब हुई फिर मैं घर गया, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ परिवार वाले दूसरी जगह रहते हैं, तो अब मैं जाता था तो वहाँ पे भी लेट सोता था, कुछ न कुछ कर रहा हूँ रात में, तो ना, अब देख लेते हैं अरे! 9 बज गया 9 तो पिताजी आ जाते थे कि, "ऐ 9 बज गया उठो रे।" और नहीं उठ रहे तो ये पानी लिया पानी मुँह पे छींटा डालते रहते थे, छींटते रहते छींटते रहते थे अ, उठो-उठो बोलते। फिर मैंने कहा अब ऐसे तो नहीं सोया जाएगा फिर मैं उठ ही जाता था वहाँ पे। तो और ये कह लें कि एक थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट सा था और मेरी माताजी को भी मतलब उम, पित अ, पिताजी उठाते थे कि चलो-चलो वॉक करवाने ले जाते थे। तो इस तरीके का घर, घर का माहौल तो इस तरीके का रहा था लेकिन एक समय ऐसा था जब अ, मैं जब सुबह उठता था तो पिताजी परेशान हो जाते थे क्योंकि देव बहुत हाँ, गवर्नमेंट क्वार्टर था उस समय। हाँ, मैं जब 5 बजे उठता था गवर्नमेंट क्वार्टर था, तो प पिताजी काम-वाम करके आते थे, तो देखिए अब वो सुबह कुंडी वग़ैरह खोलने की भी जो वो रहती है ना, उसकी आवाज़ आती है बहुत तेज़, तो उससे परेशान होता हो जाते थे पिताजी कहीं न कहीं।
हुँ, हुँ। अ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। <chuckles> ओह! बढ़िया। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओह! अच्छा। जल्दी उठते थे आप। हुँ। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल आती है तेज़। <chuckles>
तो ह ऐसी चीज़ें भी रही हैं।